Hum, olha só me conte. <chuckles>
Eh Isso, você precisa ter, assim, 1 peça vamos supor, né, 1 calça, 1 camisa, 2. E o 3° é o que vai dar o assim, o estilo em si. Então, é uma peça, uma 3° peça que você vai colocar ali sobre você. Então, pode ser u uma uma camisa jogada sobre o ombro, ou um um tricô, sabe assim, um cachecol bem bonito. Eh ou v até se você q quiser, né, um chapéu, sabe, assim. Então, a essa é a regra de 3 e que eu acho bem legal. Eh
Uhum. Tá. Hum. Hum. Ah, que interessante. Aham. Hum. Você pode estar no básico, mas aí você colocando essa 3° peça é que te dá o charme. Entendi. Interessante.
Exato. Então, você tá ali todo no conforto, eh, de uma calça, um tênis, de uma camisa mas você quer jogar um estilo, usa essa regra de 3, coloca uma 3° peça por cima, assim, e e com certeza vai deixar mais estiloso.
Hum. Uhum. Entendi. Ah, e você tem alguma peça, assim, que que te represente, assim? Alguma coisa que é que as pessoas sabem que é: "Nossa, olha, essa peça parece com ela." Assim, tem isso? <chuckles> Algo que você usa sempre. <laughs>
<laughs> Hã Muito. Eh, nossa, você sabe que eu tenho uma coleção de jaqueta jeans. <laughs> Eu sou eu sou viciada porque eu amo essa regra de 3, eu acho que a jaqueta jeans é é uma coringa no guarda-roupa. Então, você pode ter jaq
Hum, que interessante. <chuckles> Hum. E dá para ter várias d dá para ter variações de jaqueta jeans? Me conte. <laughs>
Sim, sim dá. Jaqueta branca, preta, eh, uma lavagem clara, uma lavagem escura, uma lavagem mediana, eh, uma jaqueta que é mais rasgadinha, a outra tem strass, sabe assim? Eh, e cada uma vai para um momento da sua vida, né. É para você sair à noite, é para ir no restaurante, trabalho, né.
Hum. Interessante. Hum. Qtue legal. Entendi. Ai, que legal! Olha só, não sabia que tinha tantas variações assim de jaquetas. <laughs> Que legal. Então, essa peça te representa. Olha, eu adorei saber mais sobre você, adorei o que você me compartilhou, assim, sobre estilo e conforto, muito obrigada, viu.
Uhum. Sim, tem um monte. Sim. Uhum. Ah, obrigada. Obrigada, foi muito legal dividir isso com você.